Mira, la verdad es que ya llevo bastante tiempo con problemas para para poder descansar bien o adecuadamente. De por sí duermo muy mal, ¿sabes? Duermo bastante tarde. Duermo como
Ajá.
normalmente 1:00 o 2:00 de la mañana por muy tarde, a veces tal vez incluso un poco más y pues despierto en general, pues como a las 7:00, 9:00 de la mañana, pero luego entre que estoy, este, acostado o durmiendo de la nada me despierto, eh, muy posiblemente por preocupaciones del mismo trabajo y tengo esa manía de de revisar el teléfono, aunque ya sea muy noche, aunque ya esté todo oscuro, aunque hasta cierto punto hasta como que te lastima la vista el ver el teléfono por muy baja que tenga la luz. Este, y pues entro y reviso que que no esté pasando algo, ¿no? Que esté todo en orden, que la gente esté trabajando, que que no haya ocurrido alguna duda o algo que no pueda, eh, haber llegado a contestar antes de dormirme, porque me ha pasado que luego me acuesto a la 1:00 y alguien, 1:15, 1:10, me escribe algo y pues ya no lo oí, ¿sabes? Entonces ya yo ya contesté como hasta las 7:00 de la mañana en el mejor de los casos, a las 9:00 y pues luego son cosas que tal vez se pudieron haber adelantado o haber resuelto desde antes de que me fuera a dormir y y pues ese tipo de cuestiones son las que luego hacen que, como te digo, este, traigo mal sueño, me levanto y me siento aún así agotado o no sé, quiero trabajar y me siento sin ganas de realmente trabajar, ¿sabes? O sea eso me pongo frente a la computadora, inicio el día, pero yo en mi cabeza no tengo ganas de hacer nada y
Ajá. Sí, caray. Ujú. Ajá. Mm. Claro.
y no sé, siento que está afectando. Ujú.
Oye, pero es me llama la atención que digas que alguien escribe a la 1:00. ¿Que o sea, a lo mejor sin tener que entrar en tantos detalles. Pero, ¿tu trabajo es 24 horas o por qué hay gente a la 1:00 de la mañana preguntando cosas?
Sí, es que haz de cuenta que yo en mi trabajo, pues yo tengo un área en la que soy como supervisor y me cargaron demasiada responsabilidad y al igual que yo, hay otras personas en otras áreas, que yo creo que igual también cargan el mismo problema. La verdad es que nunca me he acercado a a hablar si de ellos también, este, tienen el el mismo problema que yo para dormir o tener tantos problemas. Parece que sí, porque luego hay gente que así, mismos compañeros que de la nada aún hay tanto me preguntan: "Oye, ¿qué pasó con esto?" Y aparte, este, pues también hay gente de otros países, por ejemplo, de Filipinas, por ponerte un ejemplo, que pues ellos están en otro horario muy diferente al al nuestro y este bueno, yo soy de México. Y entonces, pues, ajá, o sea, cuando yo estoy, este, ya a punto de dormir, ellos están entrando a trabajar o ya llevan un ratito trabajando. Entonces, este, luego también les surgen dudas y me preguntan y pues a veces las dudas le surgen de la nada a mitad de su horario, este, laboral en el que yo ya estoy más que dormido y ya no alcanzo a a contestar esas dudas, ¿no? Entonces, este
Ajá. Sí, puede ser. Ujú. Ah. Uy. Sí, caray. Oye, pero bueno, no sé si sea una cuestión de op de operaciones, pero luego en en el en áreas operativas o en este tipo de empresas, luego tienen supervisores o no sé qué tipo de de de puesto tengas, pero tienen 2 turnos. Se supone que bueno, debería de ser así. O sea, 1 nocturno y otro matutino. Quizás, ¿no no existen ese tipo de divisiones en tu empresa?
Este, no, realmente no. Fíjate que de hecho, en donde yo trabajo mezclaron a 2 supervisores, o sea, una otra persona y a mí, y esto afortunadamente me ha quitado un poco la la carga de trabajo en el aspecto de que sí, o sea, él también contesta de un horario a otro, pero aún así, este, pues ahora sí que es durante un horario normal, ¿no?, de digamos, 8:00 de la mañana por muy temprano a 10:00, 11:00 de la noche, se supone, se supone, que deberíamos dejar de ya contestar, vivir nuestra vida, estar en otras cosas, pero la realidad es otra, ¿no? La verdad es que luego ocurren imprevistos, de la nada surgen problemas o cosas que se tienen que solucionar, este, de inmediato y y creo que el mismo hecho de que el trabajo en ese aspecto a veces es muy demandante, que de la nada hay algún, este, problema, que que surge así de repente, este, pues ha hecho que también yo tenga pues más estrés, ¿sabes? O sea, yo todo el tiempo tengo una jornada en la que tengo que hacer algunas cosas en la computadora y ya cuando quiero ya tomar como que termino mi turno, aún así sigo pendiente del teléfono, sigo, este, en los días libres de descanso aún así me siento preocupado, o sea, no puedo realmente desconectar de del teléfono en realidad, porque aunque yo podría argumentar que: "Ah, es que yo estaba en mi tiempo de descanso, es que este era mi día libre". Pues la realidad es que si no atiendo el problema en el momento, solamente estoy empeorando las cosas con los clientes que tenemos o cual Ajá, ¿sabes? O sea, no puedo realmente hacerme de la vista gorda o podría, pero al día siguiente hay consecuencias para mí, ¿sabes? <chuckles> Sí.
Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Okey, entiendo. Traerá consecuencias. Ujú. Oye, y con esta persona que dices que, afortunadamente, si escuché bien, ha logrado aligerar un poco tu carga. ¿No han pensado en turnarse ese horario nocturno? O sea, a lo mejor decir "una semana yo voy a atender el teléfono en deshoras y la siguiente semana lo harás tú", porque, pues, si los 2 están en ese mismo nivel de agotamiento que me dices que no le has preguntado, pero puede ser que sí, por por el tipo de empresa que estoy escuchando que que es así de demandante, eh, no no han pensado en turnarse ese tipo de de bomberazos, digamos, o sea, esta es tu semana de los bomberazos y la próxima va a ser la mía o algo así, ¿no se puede?
Sí. Podría ser una opción. El detalle es que, las cosas que sabemos hacer hasta cierto punto son diferentes, ¿sabes? Aunque nos metieron en el mismo equipo, hay ciertas cosas que él maneja, que yo no manejo del todo y hay cosas ya muy específicas que yo arreglo que él no arregla. Entonces, eh, es complicado. A veces sí necesita estar esa persona, necesito estar yo, eh, lo que hacemos entre semana es de que pues tenemos un horario un poquito más amplio, así que yo pues a veces me puedo levantar más tarde y él inicia un poco más temprano, eh, aun así, yo no puedo soltar el teléfono en caso de que esté ocurriendo algo que tal vez él no pueda resolver, ¿no?, entonces, este, por ese lado, pues sí, aun así termino revisando.
Ah, okey. Mm. Ujú. Okey. Pero si la misma empresa sabe que están trabajando con em con clientes de otros horarios o de otros husos horarios, ¿no han pensado también en a pe a lo mejor sumando a eso que dices de que se levantan o llegan más tarde, ajustar sus horarios a estas demandas de los clientes de otro de ot de otro país?
Mira, nosotros tenemos como que Atendemos a través de otra cuenta, que ya no es nosotros personalmente nos hacemos pasar como <chuckles> un asesor algo así, este, entonces, ahí sí tenemos establecido un horario de que tal a tal hora, ya no vamos a atender más, ¿sabes?, o sea, estamos de tal, a tal hora vivos. Entonces, este, si ocurre algo que vemos que no es tan importante o tan, este, transcendente, pues sí, normalmente ahí sí hacemos de la vista gorda, así como, "ah, bueno, sí, este, ya después te contestamos", ¿no? Pero luego hay problemas que sí son un tanto graves, ¿sabes? De que tú ya viste que realmente eso te va a causar problemas con el cliente, que el cliente va a querer, este, dejar de trabajar contigo, inclusive, este, de lo grave que puede llegar a ser el problema. Entonces, ahí sí no nos podemos ver de la vista gorda, ¿sabes? Incluso, tal vez por un lado no contestamos, pero por el otro ya estamos intentando arreglar el problema, ¿sabes?, rápidamente para que al inicio del siguiente turno sea como
<chuckles> Okey. Ajá. Ajá. Mm. Sí, caray. Ajá. <chuckles> Okey. Sí, o sea, no contestan enseguida como para educarlos hasta cierto punto, de que no siempre van a estar a su disposición, pero sí están trabajando en resolver el asunto.
Ujú. Efectivamente. Incluso, también, luego, pues obviamente, también tenemos gente arriba de nosotros, y si ellos ven que hay un problema, pues, la verdad, es que tal vez, suena un poco mal, pero no les importa, ¿sabes? Ellos, ya están sobre nosotros, diciendo: "Oye, ya vi ya vi esto, ¿qué pasó?", y todo. Este, tal vez hasta con palabras mucho más altisonantes, de las que te estoy diciendo, este, ya buscando respuestas, y que arregles ese problema. Y sin importarles si es tu día de descanso, si estás dormido, no, nada. Ya, o sea, ya te están ahí sobre ti. Entonces
Claro. Ya. Pues, sí. Pero eso también, mm, hasta cierto punto, debe de estar empezando a afectar el rendimiento de ustedes en la mañana, ¿no? En en en el día, digamos, en sus horarios normales, ¿es así?
Sí, eh, la verdad, es que sí hay días en los que definitivamente no siento las ganas, ni la energía, y ya solamente, uno entra porque tiene que cumplir con con la jornada, ¿no? O sea, sí, definitivamente, hay días en los que me siento con muchas ganas de trabajar, de arreglarlo todo, de estar ahí, dar el 100 y todo, ¿no? Pero hay otros días, en los que de verdad me siento agotado, no tengo inspiración de hacer las cosas, este, hasta a veces, siento que ni siquiera rindo, lo que debería rendir, honestamente. Digo, eso no se lo voy a contar a mi jefe, ¿verdad?, pero
Sí, claro. Ah, no, por supuesto.
<chuckles> pero, este, sí. O sea, entras, y y no hay ganas, o sea, te cuesta 2, 3 horas, eh, realmente, entrar allá, al punto de que ahora sí, ser muy productivo, ¿no? Simplemente estás ahí, atendiendo a cualquier cosa, que esté ocurriendo. Afortunadamente, no me considero tan malo para delegar las tareas que nos van llegando, pero la realidad es que también, aunque delegue, tengo que estar revisando que las personas estén haciendo las cosas correctamente, o que las tareas que les dé, las hagan oportunamente, o como yo las haría, hasta cierto punto. Y eso también es desgastante también, pero, es parte de
Mm. Exacto. Entonces, realmente tu situación, no es tanto de, mm, que estés pensando sobre el trabajo, y que se acelere tu mente, y que por eso no puedas dormir. Es que realmente, hay algo que está demandando tu atención en esos horarios en que deberías estar durmiendo.
Sí, i incluso me ha pasado que bueno, yo siento culpa, ¿no?, de por lo mismo que te digo, como el ejemplo que te dije al inicio de que me fui a dormir a la 1:00, a las 1:10 me preguntaron algo importante o alguna duda que pudieron haber con eso avanzado el trabajo y por haberme quedado dormido ya no chequé. Entonces luego también tengo esa ansiedad de que no vaya a ser que esté pasando algo y agarro el teléfono y reviso, ¿sabes? Entonces sí me gustaría tal vez alguna sugerencia para intentar no caer en eso, ¿sabes?
Sí. Claro. Bueno, es que de entrada podría sugerirte que apagaras el teléfono, pero me vas a decir inmediatamente que eso no es opción, porque tienes que estar pendiente de lo que te demanden. Lo que estoy oyendo es que en efecto, no son solamente situaciones en las que yo te pueda decir, eh, "bueno, busca relajarte o busca, am, delegar", porque estás delegando y pues, tratar de relajarte con un trabajo tan demandante, pues sí, es es complicado. Entonces, o o se ponen de acuerdo para hablar con sus superiores en el sentido de que tiene que haber alguien más que pueda atender estas situaciones en esos horarios, o pues, considerar ¿que vale más la pena?, si tu bienestar y salud emocional, y física, porque pues, no ha de estar muy padre, estar despertando cansado todos los días, este y ¿y qué vale más?, o sea, ¿tu bienestar o este trabajo?, o a lo mejor explorar algunas otras oportunidades de carrera.
Sí. Sí, claro. Yo creo que tal vez sería buena idea, este, habl platicar con el con el jefe y ver si la posibilidad de una tercera persona para cubrir esos horarios que esté en esos horarios solamente, obviamente, porque también es un horario muy, muy feo, <chuckles> este, pero que pueda atenderlos y darnos más libertad o o sí, tal vez también como tú dices, tal vez, este, ver otras opciones, tal vez no tan demandantes o estresantes. Tienes razón. Oye, pues muchas gracias por escucharme y por el s la sugerencia. Te agradezco.
Claro. Sí. Exacto. Ajá. Eh De nada.